Mhm, <chuckles> oh, das ist ganz spannend, ja. <laughs> Aber du konntest dann letztendlich ja immer ohne Handy dann trotzdem wieder zurechtfinden und dich orientieren und so bei all den Abenteuern, oder? Also ja, mhm.
<laughs> Ach, na klar, das ist ich glaube, für uns alle ne, das ist so 'ne wir denken, äh, wir können ohne dieses Ding nicht mehr leben, ne? Und wenn's jetzt von uns allen irgendwie weggenommen werden würde, ja klar, natürlich, die ersten 3 Monate wären wahrscheinlich totales Chaos, aber dann hätten wir keine Wahl und müssten uns irgendwie wieder umfunktionieren, ne?
Hm. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, mhm, wahrscheinlich wären auch manche ganz dankbar dafür, wenn es kein Handy mehr gäbe. <laughs> Ähm, ja <laughs> zu viel Digitalisierung ist irgendwie auch nix. <laughs> spannend. Hattest du noch mehr solche Abenteuer dann auch auf Neuseeland, dass dir das dann da noch mal irgendwie der Empfang weg war und das ist ja auch 'n tolles Land, mhm?
Ja, <laughs> ja. Oh Gott, ne. Ja. Ja, und das ist vor allen Dingen ja, mhm. Mehrmals. Mehrmals, äh, es ist ganz typisch in Neuseeland, dass das WiFi zum Beispiel nur im Haus funktioniert. Und sobald du aus'm Haus raus bist, hast du keine Verbindung mehr zu nichts. Da geht gar nix mehr. Und, ähm ja, na, man ist natürlich auch viel gelaufen und auch teilweise im im Unwetter 'n gan also, steilen Hängen gelaufen und dann so, äh, Klippen hoch, wo dann so Abgründe sind, ne, wo du richtig dann auf'm Pazifik also, einen Schritt weiter und du bist drin, ne, ähm
Echt, ja? Achso. Oh, wow. Wahnsinn! Das ist ja spannend, mhm. Aha. Ja, mhm. Oho. Aha. Ja irre, mhm.
und da hast du keine Verbindung, ne?
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, da darf man dann gar nicht, äh, dran denken, was was wäre denn oder so, ne? Das, äh soweit darf man das gar nicht denken, ne? Wenn man da gar keinen Notruf setzen kann übers Handy oder so. Aber ja, mhm?
Ja, ja. Das ist aber man gewöhnt sich dran. Ja, ja, gut. Ja gut. Ja, also, ich habe wirklich die 1. also, so 1 Woche oder 2 war es 'n bisschen schwierig für mich, mich da dran zu gewöhnen. Aber dann, ne, war es gut irgendwie. Dann so: „Ah ja, alles klar, ich habe jetzt keine Verbindung“ Mhm, genau. Ja. Ne? Und
Mhm. Hm. Und dann lebt man auch gut dann, mhm. Ach schön, toll. Also, das hört sich auf jeden Fall na äh, sehr abenteuerlich an alles, so so <laughs>
Ja, <laughs> nur die Welt ist trotzdem, da weitergegangen, nichts ist passiert, es war alles gut, ne, also ne?
Ähm. Das ist doch das Beste, oder? Ende gut, alles gut. Also, zum Schluss ist wenigstens alles gut ausgegangen. Also, das, äh, wünsche ich dir auch weiterhin, dass bei jedem ein äh, großen, schönen, äh, Outdoor Abenteuer alles gut geht, auch ohne Handyempfang vor allem, <laughs> ja. <laughs> Oh, danke dir für das schöne Gespräch und dass du, äh, das alles mit mir geteilt hast, gell? A
Ja, Gott sei Dank. Danke schön. Ja. <laughs> Danke dir, hat richtig Spaß gemacht.